なんかもう見てて、すごく、くだんないことなんですよ。ほんとに些細なことなんですよ。だから、「そんなことで、あの、怒る？」って私、思っちゃうんですよ。なんかどっちかというと、娘の方が怒ってると思うんですよ。でもでも、確かにもう見てたらちょっとイライラする彼なんですけどね、まあ、確かに。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
あ、ええ。 あ、そうなんですね。 ああ、で、か彼は気が付かないんですね、そういうことに。で、彼女が一方的に怒ることを、結局彼女が嫌になっちゃって離れるけど、彼は、「おいおいおいおい、何だい？」って感じで追ってくるんですね、ああ。
そうなんで ええ。 そうなんです。そうなんですよ、なんかね。
ちなみに、その、遠距離をしてる時も、遠距離で喧嘩してたっていうのは、それこそ文章中だったりとか、あの、電話だったりとかで喧嘩して、会ってもいないのに喧嘩してるっていうことですか？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
そうなんですよ。つまり、あの、娘が冷たいんですね、つまりはもう！ええ、そう、彼は一生懸命、あの、遠距離をうまくえ円滑に乗り越えようって努力してるんですけど、娘が全然協力的じゃないんですよ。
うん、うん。 ああ、わ、なるほど。 はい。 ええ。ええ。 はい。 ああ、なるほど。うーん。
うん。だか、「そこに愛はあるんですか？」っていうコマーシャルになっちゃうんですけれども、ほんとになんかそんな感じなんですよ。
はい。ええ。 は、お嬢さんに聞きました？「そこに愛はあるんですか？」って。<laughs> はい。
ん、聞きました。<laughs> まさしく聞きましたよ。聞きました、何回も聞いてますよ。聞いてたら、そしたら、「もう、これは愛というより家族愛です」って言われてますね。
ええ、はい。 ああ。ちなみにお嬢さんも、今、20代ぐらいですよね、きっと。
ええ。 そうなんです、にじゅうだいですね、まだ、ほんとに。
へえ、にじゅうだいで家族愛は早いですね。<laughs>
そうでしょ？だからねって言ってるんですけどね、ほんとに。で、それで、さらに娘は
<laughs> はい。ええ、もうん。 はい。
あの、えっと、もう、「今からなんか、めん恋愛とかするのめんどくさいからね」とかって言うから、なんてことをゆってるんだとか思ってびっくりしちゃうんですよ。にじゅうだいでそんなこと言ってどうするの？とか思って。もう驚いちゃいますよ、ほんとに。
はい。 <laughs> ああ。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 でもすごいですね。8年経って、あの、まあ
うん。
ね、次に行く気もなく、もう、家族愛で手を打とうとゆうわけですよね、きええ。<laughs> ちなみに結婚は考えてるんですか？
そうなんですよ、そこで手を打とうとしてるとこが、ちょっとよくわかんなくてですね。